Eccoci. Allora, mi piacerebbe tornare un po' indietro, diciamo, nel tempo, comunque negli anni e capire, ehm, nel co appunto durante gli anni della tua vita com'è cambiato il tuo stile, il tuo stile di indossare.
Allora, è cambiato tantissimo! Tant'è che, se dovessi vedermi ora o anche, non so, tipo 5, 6, 7 anni fa, lo stile è cambiato completamente, perché son passato da vestirmi prettamente casual, ma non casual con un senso, cioè, proprio senza senso: pro pantaloni completamente disabbinati, s calzoni che escono fuori, scarpe strane, ma ehm, maglie color fluo, a volte col n cioè, uno un pagliaccio in poche poe cioè, faccio fatica
<chuckles> Anche con lei. <chuckles> Oka praticamente c'è un gran mix di stili, insomma, se vogliamo di <chuckles>
Ma e sì, ma non è un gran mix che ha senso, capi cioè, una roba proprio prendevo il primo vestito e manco ci pensavo più di 3 secondi se poteva andare bene o no. Cioè, prendevo, mettevo e poche storie dritto al punto. E
Certo.
era diciamo quel periodo in cui f magari mi mancava un po', effettivamente, l'identità, capito, su cosa volevo, ehm, fare un po' nella vita, non mi sentivo particolarmente speciale in qualcosa. Quindi, insomma, era un mi sentivo banale e forse proprio per questo, inso mi vestivo in maniera banale e non davo a
Mh, chiaro. Ah, c'era la conseguenza sul vestiario, chiaro. <chuckles>
Esatto, esatto, esatto. Poi, cosa è successo. Col tempo ho fatto comunque le mie esperienze, ho em iniziato a lavorare, ho iniziato, insomma, ad avere, ehm, certi ruoli. Ho anche poi conosciuto, ehm, la mia ragazza, ed è proprio lei che è stata, ehm, diciamo la spinta fondamentale che poi mi ha ca ha fatto il cambio di stile, okay, quindi
Erto a metterti in riga, anche col col <chuckles> sì, col
Esatto, esatt perché c'è anche da dire che noi maschi non è che siamo esattamente bravi da questo punto di vista da soli, eh, quindi abbiamo spesso bisogno di una spinta o comunque di una motivazione, che me l'ha data, appunto, la mia ragazza. Tant'è che adesso, infatti, sono passato da niente ad avere un guardaroba ben fornito di vestiti, ehm, eleganti quindi: giacca, camicie, panciotti, pantaloni, che non sono quindi jeans strappati o corti ma pantaloni che hanno un certo stile. Anche le felpe, sono delle felpe a modo, ricamate fatte bene. Quindi, insomma, adesso ho quasi l'armadio di un tipo gentiluomo, di un nobile inglese, per farti capire.
<chuckles> <chuckles> Okay. Quindi, è cambiato mh-mh. Mh-mh. Un gentiluomo, okay. <chuckles> Okay, quindi parliamo probabilmente, prima di conoscere la tua ragazza, era uno stile molto, ehm, diciamo diverso dagli altri? Oppure, era uno stile che trovavi spesso anche in altre persone, diciamo, era si vedeva spesso?
Sì! Beh, sicuramente sì. Era anche uno stile che cioè, un po' stile casual, street urban era ch quello che, mhmm, forse esse poteva esse considerato un po' più normale, banale. E forse anche un po' per fare parte del gruppo inconsciamente mi vestivo così anche se, ovviamente, a me dai vestiti, fino all'epoca all'epoca, non mi era mai interessato più di tanto, non è che andavo a guardare come erano vestiti gli altri, capito?
Mh-mh. Okay, quindi era tutta una conseguenza anche dell'età, chiaramente, in cui hai passavi in qua anche la tua <chuckles> giovinezza, insomma. Ehm, invece poi mi dicevi che con la tua ragazza, credo adesso moglie, tu abbia cambiato tutto e comunque adesso rimani sempre su quello stile, giusto, non hai fatto ancora dei cambi particolari giusto?
Sì. Allora, preciso che ancora non è mia moglie, siamo semplicemente insomma, stiamo insieme, ehm, ormai da un po' di anni, e quindi <chuckles> ma magari in futuro sì, quindi però per adesso no. Ehm, di base sì, allora: praticamente adesso io c'ho principalmente un guardiaroba un guardaroba di vestiti eleganti, però non è che posso andare ad esempio in giacca a cravatta e camicia a far la spesa, sarebbe un po' eccessivo. Da questo punto di vista, infatti, io c'ho, diciamo, degli abiti che sono comunque considerati un po' più casual, ma sono principalmente, ehm, delle delle felpe, oppure delle maglie ricamate senza questi loghi e pubblicità sparate davanti, sono raffinate e che magari hanno qualche simbolo ricamato, qualche geometria particolare che permette di creare un po' di distacco, ma comunque è roba elegan cioè, ehm, no non dico roba elegante da cena di gala ma comunque è una cosa sobria, esatto, che ci sta.
Okay. <chuckles> Mh. Certo, molto molto sobria. Okay. Ehm, poi adesso, visto che ne abbiamo parlato, torneresti mai indietro tralasciando l'opinione di della tua ragazza in questo caso? <chuckles>
No, no, no, non ce la fa ah, anche perché ho ho fisicamente buttato via tutta la roba che c'avevo, capito, o comunque l'ho l'ho mandata, insomma, ad amici che ci avevo insomma, così. Quindi, assolutamente no. Proprio, e mia roba è sparita, roba vecchia, di mia è sparita, anche le scarpe quelle buttate via tutte, perché le le scarpe che avevo erano imbarazzanti, adesso si è già sistemato. E quindi, ehm, no, no, no niente, niente.
Okay. <chuckles> Okay, per quando riguarda le scarpe, ehm, hai scarpe sportive, hai scarpe eleganti, hai un mix comunque di ehm, da quel punto di vista, oppure altro tipo?
Allora, prima son passato ad avere prettamente scarpe sportive ma anche scarpe che, boh, non avevano un senso non si non capivo neanche che tipo di scarpe erano, adesso invece sono scarpe diciamo in stile stivaletto, che si adattano tranquillamente a un contesto casual ma anche raffinato, poi certo, ho anche delle scarpe un po' più, diciamo, ricercate tipo degli stivaletti in pelle che sono anche, ehm, ricamati particolarmente eleganti esatto. Poi per quando fa freddo c'ho anche degli scarponi invernali, anche quelli comunque seri e fatti bene. Certo magari, effettivamente, mi mancherebbero le cosiddette "scarpe da concerto", chiamiamole così, quelli non stivaletti, immagina tipo le francesine o le Oxford quelle classiche tipiche esatto, effettivamente quelle mi mancano e sto cercando di recuperarle, magari quando trovo un'offerta adesso che c'è il Black Friday ci posso pensare
Mh-mh. Mh, un giusto compromesso. Ah, okay di quel tipo. Okay, ho capito. Okay sì, c spero che tu possa trovarle.
ehm, poi per l'estate invece vanno, mhmm, tremendamente bene i mocassini eleganti con cui mi ci trovo bene, leggeri, comodi e che comunque riescono a essere cioè, sì comodi ma anche eleganti allo stesso allo stesso tempo.
Oka Che no. Okay, vedo che tieni comunque molto in diciamo di importanza anche questo tipologia di stile, anche elegante comunque. E per quanto riguarda i colori del tuo stile, ehm, comunque sempre colori abbastanza sobri immagino, molto in questo p periodo appunto di, insomma, casual misto a eleganza così, ehm, un s diciamo che come con i colori siamo sempre sul grigio eccetera, giusto?
Allora, ehm, in questo caso no, perché fortunatamente cioè, ehm, l la mia ragazza, siccome studia strategie di marketing così, lei è proprio anche specializzata nel saper riconoscere i colori dal cosiddetto armocromia, insomma come i colori si possono abbinare per trasmette determinate sensazioni, e fortunatamente lei mi ha detto che esiste praticamente una combinazione di colori che va bene per qualsiasi, appunto, ehm, colore di partenza, tipo per esempio io c'ho tanti colori, non solo il grigio, il nero, c'ho anche il blu, il viola, il rosso, il verde scuro. Mi manca il marroncino, però per esempio la giacca verde scuro si abbina benissimo a dei pantaloncini marroni chiari, pan insomma pantaloncini pa tipo creare tipo questo effetto verde bosco, che appunto, fa il contrasto tra il verde scuro della giacca e il marrone, ehm, chiaro, color crema, dei pantaloni. Poi dopo ci puoi mettere una camicia nera e una bella cravatta rossa per fare ancora più contrasto e comunque viene fuori qualcosa di sì pe peculiare, però comunque ha un suo senso e ha un suo ordine.
Ah okay, interessan Ah, okay. Mh, non lo sapevo. Ah. No molto particolare. Certo, certo. E ci sono comunque persone che magari t'è capitato che ti facessero complimenti, insomma, per il tuo stile o comunque quello che stavi indossando, o magari è capitato alla tua ragazza, insomma, è capitato?
Sì, allora alla mia ragazza capita perché, a volte, noi passeggiamo tipo non so andiamo in centro città, in lungomare, comunque insomma camminiamo e mentre camminiamo, tipicamente d'estate ovviamente quando c'è molta gente che passeggia, lei dice sempre di sentire, ehm, mentre passeggiamo commenti delle persone che dicono: "Guarda come sono vestiti bene quei 2." Riferiti a noi. Io non li sento onestamente, si vede che lei ha l'udito migliore del mio
Esatto. <chuckles> Si accorgono di più anche.
Esatto le lei se ne accorge e dopo me lo dice: "Guarda, cioè quando son passate, insomma, le persone c'era stata una persona che c'ha fatto i complimenti perché ha detto che siamo be siamo vestiti bene." Io dico: "Ah come? Non l'ho sentito." Ovviamente sono bisbigli che fanno tra di loro hai capito, quindi ...ci sta, sì.
Sì, però comunque è bello anche da sentire. Ehm, poi comunque oltre a mhmm, al f fatto dei colori eccetera, ti è m capitato mai di prendere anche vestiti su misura?
Uhm, sì, o meglio, cioè quando si comprano vestiti eleganti e tu vuoi essere elegante, o comunque rispettare i canoni dell'eleganza classica, ti devi ricordare sempre di prende' dei vesiti dei vestiti che si vestono bene alla tua ficisiti fisicità. Ora fortunatamente io sono alto e magro e quindi non ho grandi problemi. Per me una S o una M vanno già bene come taglia, e quindi ci sta. Però sicuramente
Mh. Okay mandano quello, oka
devi andare a ehm, ci t devi assicurare che i vestiti siano fatti della tua misura, perché se sono troppo larghi purtroppo ammetto che ho comprato una giacca, ehm, che è un po' troppo larga per i miei gusti, magari tipo avrei dovuto prenderla una S piuttosto che una M, ma era pa pazienza, ehm, in questo caso infatti mi vesto un po' male però vabbè, è è comunque fattibile, e di conseguenza poi vado a a scegliere anche di i pantaloni e le soprattutto le scarpe in modo che si adattano praticamente al mio corpo.
Okay, un po' più certo. Mh, certo. A tutto il resto anche, cioè m chiaramente magari uno c per prendere il pantalone che, ehm, corrisponde anche a una giacca in particolare si prendono insomma i famosi, ehm, abiti completi, somma i i kit. Ehm, poi volevo chiederti se c'è un un capo comunque preferito che hai nell'armadio, o un pezzo di qualche abito.
Sì. Guarda, ehm, l tra i miei pezzi preferiti sì, c'è una giacca blu scura che per come è fatto, uhm, viene chiamato diciamo a mhmm, a vite d'ape o a vespa anzi no scusa a vite di vespa perché quando tu ti a ehm, ehm, ti abbottoni, ehm, con la giacca stringe molto ai fianchi, e quindi fa tipo un effetto, ehm, proprio come, diciamo, l'addome di un ape che ah, scusa l'addome di una vespa che è stretto perché hai presente che è stretto sì ma è fatto apposta così, ed è uno stile così che si adatta particolarmente bene alle persone magre perché, diciamo, che poi siccome hai la vita stretta tende a ingrandire la parte tipo del petto, delle spalle, quindi c'hai una forma un po' particolare, particolarmente elegante e che mi piace. Un altro vestito che mi piace molto è un completo del che mi ha comprato la mia ragacc ragazza, grigio, molto professionale, molto business, che lo utilizzo solo in eventi molto speciali.
Interessante. Mh-mh. È molto stretto, sì ho capito. Mh. Okay, quindi comunque anche poi immagino che sul lavoro poi non si vanno chiaramente a mettere queste tipologie di abiti, però come ti vesti per andare al lavoro per esempio?
Ah, beh qui è semplice perché io lavoro da casa, quindi non mi vesto particolarmente i in cravatta no, no, però comunque anche da casa non è uno scherzo, perché io mi sono anche comprato dei vestiti parzialmente eleganti per stare a casa. Per esempio d'estate non uso la classica t-shirt o maglietta stupida così ma esatto. Vabbè ma ci sta, eh, per carità. Ma mi sono comprato delle polo bellissime, comodissime della Cotton& Silk, che nonostante è un negozio che appartiene alla grande distribuzione fa comunque dei prodotti, in termini di, ehm, qualità e anche soprattutto di estetica, abbastanza raffinati e quindi io sto in casa d'estate con le polo.
Ah, okay. <chuckles> Come fanno tutti. Sì. Ah, non lo sapevo. Oka mhmm, sì comunque direi che è anche un un stile un po' particolare per per essere in casa, perché sai, po' come hai detto anche te, spesso c'è chi fa in modo molto classico e diverso. Ehm, durante l'inverno invece, ehm, di solito come come esci di casa, quando fa molto freddo?
Mhmm, beh in questo caso metto sempre di solito uno st un una maglia poi una felpa, felpa, appunto, di quelle pesanti, ricamate, magari intrecciate, appunto, però comunque sobrie ed eleganti, e per sopra il mio, ehm, giaccone lungo invernale molto bello che mi piace tanto, e che insomma mi permette di vestirmi ehm, cioè di stare al caldo ma comunque di avere anche un certo, ehm, stile, e poi come cappello di solito o uso la classica coppola, il cappello tipo, ehm, stile chiamiamolo pescatore però raffinato, o altrimenti si fa particolarmente freddo i c e la classica cuffietta tipo, a il cappello quello morbido a cuffia, che per quanto non sia estremamente elegante, però lì comunque ho bisogno di proteggermi più dal freddo, quindi insomma devo un attimo lasciar perdere il s vedersi sempre elegante.
Mh-mh. Ah. Okay. Beh. Esatto, e chi pi per chi vuole invece cambiare stile cosa mhmm, hai consigli da dare insomma o o particolari, magari chi vuole passare dall'elegante magari magari è andato a fare un lavoro diverso magari in un m magari aveva era elegante quando andava al lavoro, adesso fa un lavoro molto basic insomma, magari fa il corriere insomma però vuole cambiare il suo stile, qualche consiglio?
Mh-mh. Beh il consiglio è: dovete sempre vestirvi per come vi sentite a vostro agio. Cioè, se per esempio durante se fai il corriere non ti senti di vestirti elegante, puoi tranquillamente vestirti in maniera un po' più urbana, un po' più casual e va benissimo. Sappi però che non è che è il lavoro che ti va a definire che tipo di stile sei, soprattutto se, ad esempio, nel lavoro devi stare comodo, ehm, quindi vai sul casual. Nella vita privata puoi tranquillamente vestirti elegante quindi esatto, assicurati di vestirti sempre cioè ti devi vestire nel modo che ti fa sentire a tuo agio nel contesto specifico, quindi non è non utilizzare uno stile unico per sempre e basta. Quindi ci sta avere lo stile casual e lo stile più elegante in base al contesto. Quindi l'importante è sempre sentirsi a suo agio con sé stessi.
Sì, cambia il concetto. Sì poi anche sul quello che condizionano anche le altre persone, insomma, chi ti sta intorno eccetera, poi ci sono di diversi casi insomma da da considerare per quanto riguarda lo stile eccetera.
Mh-mh. Verissimo.
Ehm, va bene ti ringrazio per la conversazione, è stato un piacere e alla prossima.
Ti ringrazio. È stato un piacere anche da parte mia. È stato molto bello parlare di come mi sono evoluto nel corso del tempo, se ci penso ancora è stranissimo come mi vestivo, quindi ti ringrazio, e a questo punto spero di risentirti presto. Ciao, ciao
<chuckles> Perfetto. A presto, ciao.